Então, a minha é Normalmente, eu acordo, eh, por aí, em torno de 7h, sete e meia da manhã. Sim, sete da manhã. Eh, eh, porque, que que acontece? Eu tenho uma filha pequena, e aí eu tenho que pra tenho que levar ela no colégio, né, então, e aí tem que acordar, tem que dar café da manhã, tem que dar
7h? Ah, cedo. Né. Preparar tudo, material escolar. Quantos anos ela tem?
Exatamente. Exatamente, pre Minha filha tem 6 anos, tem 6 anos.
Ah, sim, precisa de ajuda, precisa de ajuda.
Eh, daí, ainda é ainda é ainda é pequena, ainda, precisa de ajudinha até pra vestir tudo, né?
Sim. Sim, normal, né, 6 anos, que bonito.
É. Exatamente, então o que que acontece? Eu já acordo, já, né, vou preparar o o meu café, né, e e preparar o café dela enquanto ela tá dormindo ainda.
Acordada já ou você acorda antes e prepara tudo?
Não, eu acordo antes e preparo tudo e, aí, ela é assim a minha filha é é é variável, né, é ti às vezes, ela tá acordada já e fica só esperando ou, às vezes, eu tenho que acordar ela. Pois é, às vezes eu tenho que acordar ela, mas normalmente ela acorda sozinha, normalmente ela acorda sozinha. É.
Hum. Tá. Oh, olha. Ai que linda. Entendi. Ai, que bom, ah, isso é muito bom, né, porque pode acontecer os estresses, né, da das crianças, pra acordar, daí, você já co começa o dia com estresse, a criança, que bom que ela acorda sozinha.
Claro. É. Aham. É, eu percebo que quando, assim, quando eu tenho que acordar ela, né, é mais complicado, ela fica mais estressada mesmo, isso é uma uma verdade, né? Mas aí, o que que acontece? Eu acordo, aí preparo as coisas normalmente, eu gosto de de fazer um café da manhã específico, né, que eu faço tipo o o pão de queijo fit.
Hum. Sim. Hum. Olha, <giggles> pão de queijo é uma é uma coisa bem brasileira, né, o pão de queijo. Hum.
É, é um pão de mai É, é, bem bra bem bem brasileiro, é bem bem de Minas, né? <giggles> Mineiro. Aham. E aí, eh, eu preparo esse pão de mas é um pão de queijo especial, entendeu? Que é um pão de queijo de de dieta, assim, então ele é mais reduzido em calorias, não tem tanta gordura.
Oh m sim. Sim. Ah. Interessante.
Pois é, e aí ele leva, assim, por exemplo, leva um ovo, polvilho azedo e queijo, só.
Sim. Ah, e isso é é por que dieta?
E